ค่ะ คืออย่างน้ำซุป อินทผาลัม เราจะ เราจะใช้กระดูกหมู อย่างเงี้ยนะคะ สมมุติเป็นซุปปลา หรือ ซุปกระดูกหมู อย่างซุปกระดูกหมูอะค่ะ เราจะตุ๋นไว้ทั้งคืนเลยนะ คะ แล้ว เราก็เอาผัก ที่เรามี วัตถุดิบที่เรามี แล้วคิดว่า มีสารอาหารที่ดี อย่างเช่นนะคะ มันฝรั่งเนาะ อย่าง ที่ บ้านเราก็ปลูกกันเยอะนะคะ แล้วก็อินทผาลัมที่อบไว้ ข้ามปีอะค่ะ เราอบไว้อยู่แล้ว อะไรเงี้ย เราก็ เอามาใส่ แล้วก็เม็ดออกเนาะ แล้วก็มันหวานญี่ปุ่น อันเนี้ย ไม่ได้ปลูกนะคะ แต่ว่าเราก็ เอ๊ย เราจำเป็นต้อง อยากจะซื้อมันหวานญี่ปุ่นจริง ๆ เนาะ ที่มาจากญี่ปุ่น เราอาจจะยอมลงทุนตรงนี้อะค่ะ เรา ก็ซื้อ สั่งออนไลน์มา เพราะว่ามี ร้านแบบว่า อืม เป็นมัน หวาน ที่เราคิดว่า มันมีความหวานฉ่ำ แล้วไม่มี ไม่มีใยอะ ไม่มีเยื่อของมัน อย่างเงี้ย กิน ง่าย ค่ะ เราก็เอามา ตุ๋น พร้อมกันกับแครอทด้วย นะคะ แล้วก็ใส่ผักโขม ผัก Kale อย่างเงี้ยค่ะ ตำ ลึง ลงไป ข้ามคืน แล้วเราก็ตุ๋นแบบว่าเราใช้หม้อหุงข้าวตุ๋นน่ะค่ะ เพราะว่า เรามอง ว่า ใช้หม้อหุงข้าวอะ น้ำที่เราตุ๋นน่ะค่ะ คือมันยังยึ ลด ลด ไม่เยอะนะคะ แล้วก็ มันไม่แห้ง มันไม่ระเหยออกไปอะค่ะ แล้วก็ ผักแล้วก็กระดูกหมูอะเปื่อยเลยค่ะ เราก็เลยเลือกเป็น หม้อหุงข้าว
เอาวะ อะฮะ อะฮะ อา อะฮะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ ๆ อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม ว้าว อะฮะ ค่ะ เป็นยังไงอะ? อะฮะ อา อา ๆ โอ้ แบบนี้ผัก แบบ พวกผัก Kale อย่างเงี้ย มันไม่แบบ ไม่เปื่อยจน ละลายไปหมดเหรอคะ? ถ้าแบบตุ๋นข้ามคืน แบบเนี้ย
มันละลายค่ะ แต่ว่ามันไม่ ลืม ไม่หมดด้วยอะค่ะ มันเหมือนว่ากาก ใยเขาค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเราก็จะเอาน้ำซุปของ ข ของที่เราตุ๋นเนี่ยน่ะค่ะ เอาไว้ เก็บ ไว้ทำอาหาร เอาใส่ใน อ่า ส กล่อง ซิลิโคน
อะฮะ อืม อือฮึ อ๋อ เป็นเหมือนน้ำ สต๊อก อย่างเงี้ย เหรอคะ? เป็นน้ำสต๊อก ตุ๊ก เย็น อ๋อ ดีจัง เออ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ เป็น เป็นน้ำสต๊อกค่ะ เวลาเราจะทำกับข้าวให้ลูก อย่างข้าวต้ม อย่าง โจ๊ก หรือ ว่า ถ้ามื้อเช้าเราทำเป็นผักผลไม้อย่างอื่น เราก็จะใช้น้ำซุป กับ พวกผักผลไม้เนี่ยค่ะ ที่เรา ตุ๋นไว้มาให้ลูกซดตอนเช้าด้วย อย่างเงี้ย ลูกก็จะ กินได้ง่าย ใช่ค่ะ
อะฮะ อืม อืม อ๋อ ไอเดียดีมากเลยค่ะ เออ ไอเดียดีมากเลยอะ โอ้โฮ วันนี้ต้อง ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบว่ามา แชร์ ไอเดียดี ๆ กับแบบว่าผักแปลก ๆ ที่แบบไม่ค่อยเป็นผักท้องถิ่นในบ้านเราด้วยอะ ขอบคุณ มาก มากเลยนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกัน ก็สนุกมาก ๆ เลย นะคะ ไว้มีโอกาสเนี้ยนะคะก็มา ร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะ เพราะว่าจริง ๆ อะค่ะวันนี้ ก็รู้สึกแบบว่าได้ ดีใจอะค่ะที่ ได้มาร่วมแบ่งปันน่ะค่ะ ในสิ่ง ที่เล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะ เพื่อที่จะ บาง ทีเราอาจจะนำเทคนิคตรงเนี้ยไปปรับ ใช้ ได้ เพื่อที่จะให้คนที่บ้านกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะ
อือฮึ หือ ใช่ อะฮะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ก็ชอบคือ คือแบบว่าไม่ ไม่ทิ้งผักเลย ไรอย่างเงี้ย แล้วก็กิน ผัก โขม เรารู้ว่า เฮ้ย ลูกกินแล้วมันมีประโยชน์แน่นอน อันนี้มันก็ช่วย ทำให้ลูกกินได้ง่ายมาก ขึ้น น่ะค่ะ
อืม อืม เออ ดีมากเลยค่ะ อืม ก็ส่ง อยาก ส ถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า งบประมาณเนี่ยนะคะ เป็นเรื่องสำคัญไหม? ในการที่จะใช้จ่ายอะ เพราะว่าบางครั้งนะคะ ผัก ผลไม้ที่แบบเป็นออร์แกนิก หรือว่าดี ๆ อย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงค่ะ บางคนก็แบบว่า เออ ค่อนข้างที่แบบไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อ อย่างเงี้ย หรือว่างบประมาณ ไม่พอ อย่างเงี้ยอะค่ะ คุณแม่แบบมีปัญหาเรื่องแบบ นี้ บ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ